Iya, tapi untungnya sih ada pagar gitu ya, pagar tinggi jadi harimaunya nggak bisa tembus, gitu. Cuma tetap, eee, apa eee, penghuni di perumahan itu waspada jadi pada berjaga-jaga supaya harimaunya benar-benar nggak masuk gitu, Kak. <laughs>
Oke. Oke. Mhm. Iya, soalnya hari ini mau sih ini. <laughs>
Iya. <laughs> Iya, itu mungkin, eee, ya itu nggak bahagia sih, Kak. Jadi itu menyeramkan. <laughs> Kalau paling bahagianya justru, eee, saat saya bermain sama teman-teman saya, tetangga, waktu itu tetangga saya, itu main, eee, di taman, eee, d main kayak apa eee, perosotan atau saya, eee, juga dulu, eee, waktu kecil ternyata berani untuk manjat, gitu. Heeh, iya. Jadi, eee, aku nggak tahu kalau, Kakak, pernah lihat ada kayak, eee, lingkaran, eee, setengah lingkaran gitu kayak tangga. Jadi kita harus manjat gitu dan pas udah sampai puncak itu biasanya bingung tuh mau, eee, mau bergelantungan heeh, mau bergelantungan atau mau jalan di atasnya. Karena kalau jalan di atasnya itu agak s eee, paling tinggi kan, seram banget, eee, ke bawah gitu. Tapi aku bisa tuh akhirnya jal eee, aku putusin untuk jalan, eee, di atasnya bukan gelantungan. Jadi udah deh dari satu sisi bisa nyebrang ke sisi lain itu berhasil. Wah, itu seru banget. Iya. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Waduh, keren banget. <laughs> Mhm. Oke, heeh. Mhm. Turunnya gimana gitu? Oke. Heeh. Waduh. Mhm. Keren banget, iya. Padahal itu di ketinggian berapa, Kak, kalau i eee, ingat?
Oh. Waduh, kalau untuk tingginya aku udah nggak ingat ya, Pak. Itu ti kalau karena masak eee, karena kalau kec eee, anak kecil kan pendek, ya jadi otomatis itu rasanya tinggi banget, mungkin heeh, perasaan rasanya tinggi banget. Jadi mungkin, berapa ya? Eee, l s 20 meter atau 10 meter gitu. Kayak gitu deh. <laughs> Iya. <laughs> Gitu.
Oh, ya. Mhm, berasa tinggi banget. <laughs> Mhm, waduh waduh, itu tinggi banget itu ya. Wah wah wah wah, tapi itu bareng-bareng sama teman gitu ya, jadi makanya seru gitu kan.